Klar. Ja, solche Berichte liest man immer wieder, dass, äh dass dann spezielle Nachbarn die Ruhezeiten, äh, leider nicht einhalten. Äh, auf der anderen Seite ist es vielleicht möglicherweise in einigen Fällen auch gerechtfertigt, wenn jemand, äh, 6 Tage die Woche arbeitet und dann tatsächlich vielleicht nur am Sonntag mal das Bild an die Wand hängen kann und sonst nicht. Hm. Wer wer weiß.
Ja. Klar. Klar, da muss man auch 'n bisschen, äh
Ja.
ja, drauf acht geben, dass man da jetzt nicht, äh, un unnötig nervig ist, ne? Da 'n so 'n Mittelweg gibt's ja auf jeden Fall. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die sind so cholerisch, die rufen da die haben die Polizei auf Schnellwahl. Aber ich glaube, da macht man sich halt auch die eigene Ruhe wieder mit kaputt, ne? Wenn man ständig dann mit der Polizei redet oder so, da ist man ja immer auf 180. Das ist ja auch Quatsch.
Oh, hey. <laughs> Ja. Ja, das mhm. <chuckles>